Да, возможно, такие сист системы помогают сделать именно это. Скажи, а вот как повлияло на тебя, на твоё, наверное, самочувствие, состояние, вот уменьшив этот поток новостей или даже, может быть, периодически полный отказ от новостей, а что ты почувствовал, какие изменения в себе? Может быть, ты вообще пришёл к выводу, что, а, ну, эти новости, и вообще их нечего смотреть?
Ну вот. Да, да. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Да, конечно. Сочувствуют. Мгм. Ну, в общем-то, так и было, потому что обычно новости-то преследовали меня с самого утра. То утро я выделил на полезное занятие: там, языком позаниматься, почитать книжку, э, там или ещё что-то, по в раздумьях своих побыть наедине с собой. И это было очень полезным занятием.
Мгм. То есть у тебя даже изменился, э, распорядок дня.
Распорядок дня, рутины, да, то есть я вот с утра себя не выз не выбивал из колеи, и стало всё хорошо, потому что в какой-то момент я там использовал хотя бы там еженедельный дайджест по воскресеньям, это для начала, до полного отключения было, но оказалось, что даже они всё равно триггерят, потому что возникает вот это вот, как в сериалах: "А что дальше?" То есть появилась какая-то новость, и ты неизбежно ищешь продолжение. Да, и понятное дело, что были какие-то яркие события за э периоды, э, временные, ну, которые вовлекали меня всё равно, я на некоторое время включался в новости, но потом понимал, как меня это засасывает. То есть вот этот вот думскроллинг, когда просто листаю ленту, я очень быстро в это включаюсь.
Мгм. Так. Мгм. Есть такой эффект. М. Мгм.
И пе перестаю заниматься обычными делами.
Скажи, а психологичес да, психологическое состояние как-то изменилось? Ты заметил, что изменения в себе? Может, настроение улучшилось? Вот что с тобой произошло?
Мгм. Конечно конечно, да. Да, настроение, э, ну, в принципе, я достаточно позитивный человек. У меня, как это, я, если выспался, у меня настроение сразу высоко там вот мне его никто не портит, то есть я вот не мучаюсь в том, что
Мгм. Ну, то есть, э, плохие новости с утра тебе не испортят настроение? <chuckles> Или всё-таки могут?
Нет-нет, если ново если новостей нет вообще, то это идеально.
А, мгм.
То есть я, значит, э, буду жить хорошей жизнью, да? Что ну, потому что, во-первых, угнетает то, что- бессилие? Я же не могу повлиять, потому что одна из главных мыслей, которая в умных книжках написана: если ты не можешь ничего изменить, так и не расстраивайся.
То есть всё-таки надо Мгм.